Ờ, thực ra thì, ờ, thực ra thì mình mình cũng chia sẻ với bạn là sếp mình cũng làm cái giờ y chang như mình, thậm chí còn dữ hơn mình. Ờ, ví dụ như ví dụ như, ơ, 8:00 vô đi, đúng hông? Sếp mình là, trời ơi, đã vô từ lúc, a, 7:30 rồi, bảy ừm, hổng biết nha, có bao giờ bạn phải làm giống như mình vậy hông, làm quá giờ liên tục á?
Ừm. Ờ. Ồ, vậy luôn á hả? Trời ơi, vậy ừm. Ừm. bảy giờ vô hả? Trời ơi, lại là con con wow. Ừm hưm. Ôi, thực ra là cái giai đoạn đó của mình qua rồi đó, kiểu giống như, hồi đó là mình cũng có một cái giai đoạn ừm, là cũng là làm 3 job trong vòng 1 tuần đó nha, là ừm, ừm, đó là, kiểu giống như, sáng là đi làm chỗ này, xong rồi vừa mới ra nghỉ m 15 phút là lo chạy qua chỗ khác là là ừm, kiểu, giống như là, 10:00 tối, 10:00-11:00 tối á là mình mới tới nhà. Đó, là mình nên chi là bạn nói ra là mình hiểu được là kinh khủng cỡ nào. Đó. Ừm.
Ồ, may mắn vậy. Ừm. Ừ, hiểu. Trời ơi, cực dữ vậy? Ừm. Mình hiểu. Ừm. Trời ơi! Luôn ấy. Ừm, ô kê hiểu được. Kiểu, sao ta, mình cảm thấy là cái này nó cũng cũng, gọi là, quá sức luôn thì lúc đó hông biết là sức khỏe với tinh thần bạn thì sao?
Mà lúc ừm hứm. Yeah. Ừm. Trời ơi thật ra là lúc đó là đuối dữ lắm, thì á ba ba công việc của mình á là vừa đòi hỏi đầu óc nè, một s ơ, 1 công việc đòi hỏi đầu óc và 2 công việc là phải đòi hỏi cái sức lao động nè, phải chân tay nè. Đó. Nên yeah. Ừm. Đó mà mình hông biết là sao lúc đó mình mình trẻ trâu dữ, chắc lúc đó còn trẻ đó bạn, coi như là tài khoản sắp hết.
Ừm. Ồ. Ừ. Ừm, ừm. Trời, cũng khá là nặng á nha, phải ừm. Ừm, đúng rồi thực ra nha, tụi mình hay có cái tâm lý làm sao ta, tụi mình nghĩ là thôi còn trẻ cứ kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, đúng hông? Ừm, đấy.
Ừ. Ừm. Yeah, yeah, đúng rồi, đúng rồi. Hồi đó mình cũng vậy đó, ừm, nên là ừm.
Thì, à, hổng biết nha, kiểu như, ơ, cái khoảng thời gian mà bạn làm quá giờ liên tục như vậy á thì hổng biết bạn có bị giống mình hông á là mình cảm thấy là mình hổng có dành thời gian cho bản thân, xong rồi, kiểu, mình quên mất bản thân luôn. Đó. Ừm.
À há. Ừm. Chính xác, làm gì có. Đúng á. Bạn biết hông, thậm chí là cái đầu á mà mấy ngày mình cũng chưa có thời gian mình gội luôn đó bạn, xong rồi đó.
Trời ơi, đúng, đúng nha, trời ơi, kiểu, trời ơi mình hông có dám nhìn trong gương luôn á bạn, kiểu mình buộc tóc mà mình không nhìn gương luôn á, rồi kiểu ưm. Ừm, chính xác.
Ừ, chính xác luôn á. Ừm, yeah, mình tưởng là mình cái bà nào đó, mỗi lần mình nhìn vô mình sợ mình là mình là một cái phiên bản kỳ dị nào đó, mình đâu có dám g đó. Ừm. Yeah. Ừm.
Đấy, đấy, đấy. Ừm. Mà kiểu nha, mình cảm thấy là tinh thần của mình bị tiêu cực một cái là mình cực kỳ dễ quạu luôn, trời ơi, mình cọc với tất cả mọi người, kể cả ba mẹ mình luôn ấy. Trời ơi, hông có tưởng tượng được đâu. Ừm. Bạn có vậy hông, kiểu như quạu với tất cả mọi người luôn ấy?
Yeah. Ừm. Ồ, vậy luôn á hả? Wow. Ừm, ừm. Ôi!

Ôi, thật ra là cũng có nha, nhưng mà tại vì xui một cái là mình làm trong cái ngành mà phải, à, n nói chung nói chuyện với khách hàng á bạn, là phải dạng, ờ, nói chuyện vui vẻ, rồi thảo mai này nọ đó, nhưng mà thật ra là cũng bị stress dữ lắm. Ừm. Ừm.
Ừm. Ồ. Ừm, thì thực thực ra là thì đó đó, bạn biết sao hông? Ừm, tại vì thật ra là mình phải giao tiếp với lại các bé học sinh nè, với lại phụ huynh nè, mình nhẹ nhàng, dịu dàng, cho nên là mình dồn những cái bực tức về cho gia đình mình ấy. Đấy, đó là một cái rất là sai luôn. Ừm. Đó. Đấy. Mà kiểu hổng có nhận ra luôn á nha, tức là tinh thần của mình nó bị tiêu cực cực kỳ luôn rồi đó.
Ờ. À. Ừ, đúng rồi. À há. Ừm. Ồ. Ô. Ê, hợp lý á. Chính xác luôn đó. Wow! Ừm, ừm. Wow. Ừm. Ừm. Đúng rồi, mình mình thấy bạn làm việc như vậy là nh mình thấy như hồi đó của mình là làm gì mà chịu cho nổi, về sức khỏe, về tinh thần, rồi về thể chất nữa. Đó, làm gì mà mà mà ổn định được. Ừm, với lại đặc biệt mình là phụ nữ nữa là, kiểu như, cái hormone của mình nó cũng thay đổi lên xuống mà mình bị stress như nổi mụn nè, đúng không? Ừ, xong rồi, à ừm.
Ừm. Ừm. Chính xác. Ừm. Nó bị ảnh hưởng cả hai luôn. Ừm. Ừ, ừ, chính xác. Chính xác, kiểu, thiếu ngủ thôi nha. Đó, chỉ còn thiếu ngủ thôi là thấy bắt đầu là mọi thứ nó đi xuống dữ dội rồi. Đó. Ừm. Đó. Thì thực ra thì mình thấy nha, như mình chia sẻ hồi nảy đó, là tụi mình hay làm việc quá giờ, tại vì tụi mình thứ nhất là tụi mình nghĩ là tụi mình cũng, kiểu, tuổi trẻ mà nghĩ thôi, cứ cống hiến, cứ kiếm tiền đi, đó chính là một cái sai lầm đầu tiên của tụi mình. Tức là tụi mình phải học quản lý thời gian, cân bằng ngay từ trẻ thôi chứ hổng phải kiểu trẻ làm cho đã đời, cái già mệt, đúng hông? Đấy.
Yeah, đúng rồi, đúng rồi. Nếp nhăn rồi quầng quầng mắt sau đó xuất hiện, à ừm. Ừ hứm. Yeah. Yeah, yeah. Ờ. Ừm. Ờ, phải cân bằng giữa cái cái, a, cuộc sống, ơ, cá nhân và và công việc đó, đúng không? À. Ừm, ừm.
Ừm, ừm, đúng rồi chính xác. Đó, đó Thì mình nghĩ là tại vì, kiểu không biết hồi xưa bạn nghĩ làm sao nha, chứ mình là mình nghĩ là thôi, thôi bây giờ còn sức còn trẻ thôi cày, cày bạt mạng đi rồi tới già mình hưởng thụ trên cái đống t tiền đó.
Wow. Yeah. Y chang, mình có suy nghĩ y chang bạn luôn, tại lúc đó tranh thủ mà nếu như cái ừ, coi công việc nó cũng tới đó thì cũng giống như là nó phù hợp thời gian là cứ đi cày thôi vậy đó. Nhưng mà riết được một thời gian bạn biết mà tuổi có tuổi rồi cũng cũng, ơ, bắt đầu này nọ rồi là thấy cơ thể mình nó đã thay đổi rồi, khó mà tin. Ừm.
Ờ, vậy hả? Ừm. Ừm. Đó, đó. Ừm. Đó, đó. Ừm. Đau xương khớp, trời ơi, đau cổ vai gáy, thế này thế kia. Mà hồi xưa mình mắc cười lắm, kiểu, ơ, mình làm cũng nhiều job một lúc á, xong rồi cái lúc mà cuối tháng á, trời ơi mình mệt, trời, bạn biết, hông có còn sức để mà đi đâu chơi luôn, nhưng mà ting ting cái tiền vô tài khoản là tự nhiên cảm thấy, trời ơi, cũng cũng vui, cũng cảm thấy hạnh phúc. Thế là lại cày cho tư bản tiếp. Trời ơi. Đấy. Ừm.
Yeah. Ừm hứm. Ờ. Ờ. <chuckles> Ừ, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Yeah. Ừm, ừm. Ừ ha. Đó, chính xác luôn đó, nhưng nhưng mà một thời gian sau thì mình nhìn lại cái bản thân mình coi là mình thật ra là ngoài tiền ra mình còn phải có những cái kinh nghiệm và những cái giá trị của cuộc sống nữa, đúng không? Đó, chứ đâu phải là mình đánh đổi hết tiền bạc đâu, đúng không? Đó. Ừm. Ừm. Yeah.
Đúng. Đấy, đấy. Chính xác. Ừm. Đúng. Đúng rồi, đúng rồi, tại vì bạn thấy nha, mình kiếm được đống tiền xong rồi mình đi trị tiền đình. Đấy, mình đi trị mất ngủ, trời ơi, nó còn quá cha nữa, đúng không? Đó.
Yeah. Đó, xong rồi chính xác, chính xác. Đó, wow, wow. Ê, vậy bây giờ là 7 ngày 1 tuần bạn làm rồi, ờ, sắp sắp tới đi là là có giảm cái thời gian làm việc hông? Tại vì ờ nếu mà mùa hè qua rồi thì chắc nó cũng trở lại bình thường cho bạn, đúng không? Ừm.
Ừm. Ừm. Đau hông? Ờ. Ừm, ừm.

Chào bạn.
Hello, mình xin chào bạn, ừm, mình rất vui được nói chuyện với bạn hôm nay á. Ừm, hôm nay ngày của bạn như thế nào? Ờ. Ừm.
À. Ờ, rất vui được gặp bạn. Ừm, thực ra thì, à, ngày của mình cũng, ơ, sắp kết thúc rồi á. Ờ, thì, ờ, nó hơi mệt tại vì mình đi làm về mà, kiểu, ơ, <tsk> mình làm thực ra bình thường là, kiểu, cũng giờ công sở là 5:00 kết thúc, đúng hông? Nhưng mà hôm nay mình phải làm đến 8:30 đấy. Ừm. Ờ, kiểu <chuckles>
Vậy hả? Ừm. Ồ. Vậy hả? Wow. Ừm. Ờ, yeah. Ồ, trời, overtime dữ vậy trời, kiểu giống như, cày kiếm tiền hay là sao mà ở overtime dữ vậy? Ừm. Ừm.
Ừm, thật ra là, kiểu, ơ, trường sắp có một cái khóa hè cho học sinh tham gia á, cho nên là, kiểu, mình đã làm, ờ, mình làm việc quá giờ chắc cũng được cỡ 7 ngày rồi, tại vì tụi mình phải chuẩn bị quá nhiều thứ á.
À. À há. Ừm. À ha. Trời ơi, 7 ngày liên tục luôn đó hả? Trời ơi, 7 ngày liên tục luôn, là kiểu, giống như là, bạn làm 10 tiếng 1 ngày đi và 7 ngày liên tục. Ừ, h nhiều hơn mức bình thường luôn đó, kiểu, giống như là bạn double full-time luôn đó. Wow. Trời ơi, làm như vậy rồi còn sức khỏe hông? Ừ, lái xe về nổi hông bà? Ừm. Ừm hứm.
Ừm. Ừ. Trời, đúng rồi. Chính xác, đó. Ừm, ừm. Đấy, thì thực ra cũng chia sẻ với nha. Ừm, mà, kiểu, thứ nhất là khi mà về đến nhà thì, kiểu ờ, 8:30 ra thì về nhà cũng chín giờ rửa ăn cơm, mười giờ là coi như là hổng kịp làm cái gì cho bản thân luôn, là đi ngủ luôn rồi đó. Đấy.
Á há. Yeah, yeah. Ừm, ừm. Ồ! Wow. Ồ. Ừ, đúng rồi, 10:00 thì còn làm gì nữa, là chỉ, ơ, làm vệ sinh cá nhân, xong rồi lên giường ngủ, xong thức dậy đi làm tiếp thôi, đúng hông? Ừm hứm.
Đúng, hợp lý, đó, rồi, kiểu, sao ta? Trời ơi, đau đau vai, mỏi gáy rồi, kiểu, cái cổ nó cứng đơ luôn á bạn. Bạn tưởng tượng nha, bạn tưởng tượng là bạn không có xoay được quá, ơ không có xoay được 30 độ luôn ấy, cái cổ nó bị như vậy luôn ấy.
Wow! Trời ơi, ừm. Ừm hưm. Yeah. Ồ! Trời, mình hiểu cái đó nha. Wow. Xong rồi, kiểu, giống như là, cái đầu óc là lúc nào nó cũng nặng nề, đúng hông? Phải lúc nào là cũng công việc nó cũng nhiều hết, nó cứ dồn, dồn vô, rồi là không biết là việc nào ra việc nào nữa, đúng hông? Ừm. Ừm.
Chính xác, chính xác, tới mức nha ừm. Ừm, đúng rồi, phán đoán. Thật ra là tới mức mà mình cảm thấy là mình không có tự lái xe được luôn á, mình những ngày hôm nay là mình toàn đi về bằng Grab không luôn á. Đấy, ừm, tại vì mình sợ á bạn, mình sợ mình hổng có đủ tỉnh táo, với lại là cái cổ thì mình nói là mình hổng có quay được quá 30 độ á, cho nên là mình sợ quá, mình dám chạy xe luôn, đấy, đấy. Ừm.
Trời ơi. Ừm. Vậy hả? Trời ơi. Wow! Ừm. Yeah. Ừm. Vậy hả? Trời ơi. Ừm. Wow. Công nhận là là, kiểu, giống như mà sao bạn là làm việc quá giờ dữ vậy? Kiểu giống như, bạn hông có nói sếp là giảm giờ hay sao? Tại vì bảy bảy ngày rồi là nhiều lắm rồi đó, hổng có hông người ta hổng có giảm giờ hay là sao bạn?
Ừm, đúng vậy.